È in un'isola delle isole Canarie.
Ah, quel ma l'isola quella tutta che ha la sabbia nera? Come si chiama? Eh sì. Ah no, non è Tenerife, è un'altra.
Ehm, Tenerife. No, non è quel allora, no un po' un po' tutte le isole di origine vulcanica son
Eh sì, sono tutte, ma ce n'è una che è proprio nera, nera.
E, quindi ti dico perché ehm, è stato lì veramente emozionante, perché a un certo punto, mhmm, passiamo noi con la Jeep e un un uhm, appena passiamo sentiamo un rumore, come un crepitio, ci giriamo e vediamo come l la terra dove siamo passati è c è c franata giù nel precipizio. <laughs>
Ah-ah. Oh mam No. <chuckles> Molto bello. <chuckles>
Lì praticamente io quando siamo arrivati perché ovviamente poi tu t ti chiedi: "Ma il percorso che c'è o oltre che f che accadrà?" Ehm, perché è normale, no?
Mamma. Infatti. E invece è andata tutto liscio dopo?
Devo dire che quando siamo scesi da queste Jeep, ehm, c'ho messo un po' a far scendere l'adrenalina. <chuckles> Tornando indietro non lo rifarei, ti dirò. Eh.
Ma E ci credo. Ma scusa, ma ma il buco era enorme? Era enorme 'sto buco?
Eh, beh, sì, perché era uno strapiombo.
Cioè, ci ci stava una Jeep? Uh, uh, bello. Va bene. Oh, grazie di questi racconti. Spero in una prossima vacanza emozionante, dai, magari andiamo insieme. <chuckles> Ciao.
Eh, beh, sì, sì, strap <chuckles> Alla prossima. Sì. Ciao.